Mhm. Jadi, lepet janur itu secara bentuk ya, itu dia, eee, seperti, apa namanya, lontong, arem-arem. Jadi tapi arem-arem besar ya, lontong besar, dia, eee, mungkin 1/2-nya ya, eee, diameternya itu 1/2-nya dari lontong. Terus, kemudian lebih panjang dari lontong, gitu, ya. Mungkin, eee, sekitar satu satu seperempat lebih panjang dari lontong, ya. Nah
Mhm mhm. Mhm. Mhm mhm. Oh. Ada isinya seperti lemper, gitu?
Mmm, ada, tapi bukan seperti lemper, kalau lemper itu kan isi daging, ya? Daging ayam. Heeh, kalau lepet janur itu dia dibungkus dengan daun janur, Bro.
Iya, heeh heeh. Wah, nggak kebayang, tuh.
Berbeda sama lontong, kalau lontong kan daun, apa namanya, daun daun pisang, heeh. Kalau itu daun janur. Dan mhm, isinya itu bukan beras, tapi ketan. Jadi, beras ketan, ya. Jadi, secara mhm, jadi secara tekstur itu agak kenyal dan agak lengket, gitu ya, karena ketan. Dan juga, ada isian kacang, kacang, eee, apa namanya, kacang tanah, gitu, ya, tapi, eee, sudah dalam bentuk yang, eee, apa namanya di blender, ya. Jadi, udah agak, eee, lumayan, apa, bercampur gitu dengan si ketan. Nah, tapi ada satu lagi yang, eee, apa namanya, lebih unik, dan, eee, beda dari yang lain nih, si lepet janur ini. Jadi mhm, lepet janur itu dimasaknya menggunakan air garam.
Daun pisang, heeh. Daun janur. Oh, beras ketan? Oke. Mhm mhm mhm. Pa tuh? Air garam?
Betul, air garam. <chuckles> Harusnya, ya, harusnya asin harusnya asin. Tapi, ini, eee, bukan air garam sembarang garam, Bro.
Jadi asin, dong? Harusnya asin, heeh heeh heeh. Waduh! Kayak pantun. <laughs>
<laughs> Jadi, eee, air garamnya itu khusus, gitu ya, eee, bukan air garam, eee, apa namanya, eee, atau bukan garam untuk masak, yang beryodium, yang biasa itu bukan. Jadi, ini garamnya berbeda, gitu. Aku nggak tahu, eee, mama mertuaku itu dapatnya dari mana, tapi yang pasti itu khas, gitu ya, dari, eee, daerah, eee, apa namanya, daerah istriku ya, mamaku, gitu, ya. Nah
Mhm mhm. Garam ini ya, garam krosok, bukan? Garam yang kasar itu?